Wie entsteht bei dir eigentlich normalerweise, ähm, die erste Idee?
Hm, also, ich finde, es gibt da nicht so den einen Prozess oder wie irgendwie Ideen kommen. Also, es liegt auch total daran, um was es geht. Also, es gibt so Ideen, weißt du, die kommen halt einem einfach so in den Kopf, so von wegen: „Boah, ich hätte total Lust, da und da hinzufahren oder die und die Reise zu machen.“ Und dann finde ich, entstehen Ideen aber zum Beispiel auch oft in Gesprächen, also, mit Freunden, ne? Also, zum Beispiel ob 'ne Reise, ähm, haben wir immer so 'ne Mädels Runde, dass wir uns letztes Mal unterhalten haben und auf einmal so: „Ah stimmt hier bei uns im Winter, ist ja echt nicht so schön, lass doch mal wegfliegen, ach, wo könnten wir denn hinfliegen, ach Jordanien, lass doch da, ne?“ Dann entstehen die Ideen halt so im Gespräch, also. Und dann gibt's aber auch manchmal, finde ich, dass Ideen entstehen, wenn man halt irgendwie 'n Problem hat und 'ne Lösung braucht und dann halt auch irgendwie drüber nachdenkt oder halt an 'ner Lösung arbeitet und dann entstehen halt auch Ideen. Also, <chuckles> was ich damit sagen will, Ideen entstehen halt auf 1.000 verschiedene Arten und Weisen eigentlich.
Mhm. Okay. Mhm. Ja, du hast, glaube ich, 'n ziemlich guten 'n gesunden Zugang zur Ideenfindung. Ganz oft sitzen ja Leute da, wenn's irgendwie 'n Problem zu lösen gibt und kommen einfach keine Ideen. Hast du so 'n Situation auch schon mal erlebt, du bräuchtest 'n guten Einfall und es will einfach nichts passieren?
Okay. Mhm. Mhm. Ja klar, also, das ist dann grade eher, wenn ich halt n 'ne Idee brauche oder 'ne Lösung brauche, aber vielleicht auch sehr im Problem verheddert bin. Also, dann kann's schon passieren, dass ich sehr krampfhaft versuche, dass auf 'ne Idee zu kommen, aber halt keine kommt. Und dann hilft mir eigentlich auch echt nur, wenn ich's Thema loslasse, wenn ich sage: „So, es soll halt grad nicht sein, ich weiß grad nicht weiter, so be it“, ne? Also, dann ist es halt einfach so ja, dann dann ist es jetzt halt einfach so, so in die Richtung.
Mhm. Mhm. Und dieses Loslassen, das fällt dir leicht?
Äh, we <laughs> nicht immer, nein. <giggles> Manchmal schon. Manchmal ist das wie so 'n Art Surrender. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch gut ausdrückt. Äh, Hingabe klingt so blöd, aber so 'n ja, halt so 'n Loslassen, das ist halt einfach so 'n ne: „Ich weiß nicht mehr weiter. Okay, kann jetzt, eh, nix mehr tun.“ Also, Surrender ist das beste Wort dafür. Ich finde, das kann man nicht gut auf Deutsch übersetzen. Ähm, und manchmal bin ich aber schon auch sehr im Widerstand. Also, da merke ich schon, ich bin sehr gestresst, weil ich jetzt keine Lösung habe für das Problem, versuche noch ganz krampfhaft irgendwie an eine Lösung zu kommen, und es klappt halt einfach nicht. Also, ich würde sagen, da gibt's schon auch beides. Also, kann ich mich nicht frei machen von, dass es irgendwie immer total einfach wäre, so. Ne, das ist nicht so.
Mhm. Mhm. Ja. Das ist ja sehr, sehr menschlich. Ich meine, du hast eingangs erwähnt, dass grad aus so 'n Gespräch mit deinen Freundinnen gerne mal 'ne Idee geboren wird. Das sagt man ja auch ganz schön. Gibt's noch so andere Kontexte, äh, die du von dir selber kennst, wo du besonders ideenreich bist?
Hm, ja, also ich kann schon nachhelfen oder es mir auch verbauen. Also, sagen wir mal, ähm, ich zum Beispiel, ich kann schon besser Ideen haben, wenn ich in 'ner inspirierenden Umgebung bin. Also, inspirierende Menschen, inspirierende Umgebung. Also, zum Beispiel kommen mir nicht immer die allerbesten Ideen also schon manchmal auch, aber nicht unbedingt immer die besten Ideen zu Hause, wenn ich gegen die Wand gucke, sondern dann eher, wenn ich, ähm, rausgucke und- na, ich wohne am Meer, ne- auf's Meer schaue. Also, ich brauche so 'n bisschen den weiten Blick Weitblick. Also, Weitblick hilft mir bei Ideen mehr, als in so 'nem kleinen Raum zu sitzen, wo ich mich irgendwie unwohl fühle. Oder zum Beispiel auch 'ne schöne, ästhetische Umgebung. Das ist bei mir ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich 'ne Waage bin. <chuckles> Nein, kleiner Spaß am Rande, aber so ne? Also, Ästhetik beflügelt mich auch eher, also, als irgendwie in 'ner Umgebung zu sein, die die ich eigentlich recht die ich hässlich finde zum Beispiel.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm, würdest du dich selber auch als Ideengeber bezeichnen für andere Menschen?
Ja, kann ich schon sein. Also, ich würde schon sagen, dass ich sehr doch, ach, ich kann schon viele Ideen haben. Ich kann auch sehr also, sehr analytisch denken. Also, ich bin 'ne gute Ideengeberin, zum Beispiel wenn Menschen Probleme haben. Wenn Menschen auch Probleme mit ihrem Business haben kann ich sehr strategisch denken. Kann ich aber auch nicht nur strategisch, sondern, wie sagt man da, auch sehr über den Tellerrand hinausschauen. Oder auch wieder Weitblick, mit sehr viel Weitblick gucken, würde ich sagen. Doch, also, ich würde mich schon als Igi Ideengeberin bezeichnen, aber jetzt nicht nicht so 'ne Kreative, ne? Also, man denkt da ja oft dann da dran: „Ach, die Leute, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, ihr Haus neu neu machen oder Klamotten selber ma“ also, ne, nicht so was, sondern ich finde eher so geistig, also, Ideengeberin eher so im Geistigen.
Ja. Mhm. Okay, ja, ne, es gibt ja diese diese Theorie oder diese Vorstellung dazu zu diesen beiden Gehirnhälften, ne, dass man so unterschiedliche die unterschiedliche Funktionen haben. Die eine Gehirnhälfte, jetzt bitte nagel mich nicht fest welche, ich glaube, es ist die linke Gehirnhälfte, sehr für <chuckles> zuständig ist für dieses strukturiert, analytisch, logisch, strategische Denken, das du beschrieben hast, was auch konzentriert ist, ne? Da das wird oft auch mit dem Fokus oder diesem gesammelten Blick so assoziiert, was auch wirklich über die Augen geht. Und dann ist auf der anderen Seite diese dann doch kreativ künstlerisch intuitiv assoziazi assoziative, äh, Hirntätigkeit, die mit der rechten Gehirnhälfte oder auch mit diesem weiten Blick du hast das sehr ganz schön beschrieben, dieser weite Blick übers Meer eröffnet sich so 'n bisschen das Bewusstsein und die Gedanken bewegen sich nicht linear, sondern irgendwo freier, gell?
Mhm. Ich verwechsle das auch immer, ich ich weiß auch immer nicht, welche welche ist. Ja, gut, dass es bei dir auch so ist. Ja. Ja. Mhm. Ja, genau. Ja, würde ich auch sagen, doch. Aber da würde ich fast sagen würde ich mich fast in der Mitte einordnen. Also ich würde mich nicht rein klassisch irgendwie nur auf die analytische Seite packen und auch nicht auf die rein intuitive. Ich würde sagen, ich ich befinde mich so zwischen beiden oder habe Zugriff auf beide. Macht das Sinn?
Ja, das scheint mir auch so, wie du berichtet hast, und das ist ein großer Segen, ne? Einige Leute können ja nur Ja, tatsächlich Findest du nicht? Ist es f empfindest du das als Last?
Ein großer Segen für mich oder für die anderen? Ne, ne nö, das passt schon. Ich find's eigentlich ganz gut, dass ich Zugriff auf beides habe doch.
Ja, doch, gibt einige Leute, die können die können super Excel-Tabellen ausfüllen, aber bloß kein Bild malen, ne? Und dann halt die Leute, die können, weiß ich nicht, ähm, Impro-Theater spielen, aber kriegen ihre Steuererklärung nicht fertig. Und ich glaube, das sind genau die Menschen, die nur entweder die eine oder andere Seite wirklich gut zur Verfügung haben. Das ist doch 'n Segen, dass du in in beiden Welten unterwegs sein kannst. Jetzt hab ich mal 'ne ganz andere Frage an dich: Wie wichtig sind dir deine Ideen denn, wenn beispielsweise du 'ne gute Idee hast, aber die wird, äh, von anderen abgelehnt?
Also Last nicht, ne. <chuckles> Ja genau, stimmt. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ei, schwer zu sagen, ne? Weil es liegt ja auch da wieder dran, was ist es für 'ne Idee? Wenn's 'ne Idee ist, die für mich irgendwie lebenswichtig ist und dann wird das abgelehnt, dann ist es natürlich problematisch. Aber wenn mich jetzt irgendwer fragt nach 'ner Idee und ich dann dieser Person 'ne Idee gebe und die die nicht umsetzt, dann ist es ja deren Problem. Also, ich finde meine Ideen meistens gut, ne, da kann ich ja nur sagen: „Your loss,“ ne? Aber habe ich jetzt kein Problem mit. Also, da fühle ich mich jetzt nicht schlecht, weil ja, also, i ist ja nicht mein Problem so, ne? Aber wenn's jetzt was wäre, was mich betrifft aber da müsste ich jetzt drüber nachdenken, was das sein könnte. Weil Ideen, die jemand anders annehmen muss, damit die dann für mich gut sind, also, da bin ich ja schon fast abhängig, das wäre ja irgendwie problematisch.
Mhm. <laughs> <laughs> Ja. Ja das sind also, ähm du magst deine Idee, aber du kannst sie geben wie ein Geschenk, das du in dem Moment loslässt, wenn der andere es bekommen hat und was er damit macht, das steht ihm frei. Und wo wie wie unterscheidest du eine gute von einer schlechten Idee?
Ja. Ja, mhm. Ja, schon. Puh, da mache ich mir selten Gedanken drüber, ob das 'ne gute oder 'ne schlechte Idee ist. Weil, wie soll man das bitte auch messen? Also, ich äh, ne. Also, eigentlich die Ideen, die ich dann habe, wenn die mir irgendwie gefallen, dann dann gefallen die mir. Dann finde dann würde ich sagen, finde ich die gut und dann vielleicht hat man mal 'ne dumme Idee, aber das finde ich dann eher lustig. Also, ich finde dumme Id ich habe jetzt nicht Ideen, wo ich sage im Nachhinein: „Oh Gott, da bringe ich die ganze Welt zum Untergang“ oder so was. Sondern vielleicht denkt man im Nachhinein: „Ach, das war jetzt nicht ganz so schlau.“ Also, öer eher so was weißt du, so so 'ne Kurzschlussidee, aber da lache ich dann eher drüber. Also, die sind dann eigentlich eher witzig, aber nicht nicht dumm oder so.
Ja. Mhm. Also, nimmst du es mit Humor. Ich glaube, das ist im Prinzip die richtige Antwort. Es gibt ja so Zustände oder Phasen im Alltag, vielleicht, wenn man berauscht ist, da kommt man manchmal auf nicht so gute Ideen, ne? Oder auch manchmal einfach übermüdet ist, denn man sagt gern so schön: „Nach müde kommt blöd.“ Man wird so 'n bisschen albern und da produziert auch manchmal der Ge ist natürlich 'n toller Stoff für Humor, ja, dass man dann drüber lachen kann. Vielleicht in einem Moment hat man 'ne gute Idee: „Streichel den Hund.“ In dem anderen, ähm: „Ich lasse 'ne Murmel mein Schulterblatt runterrollen.“ Ich sage: „Ey, was kommt 'n das jetzt in den Sinn?“ Kennst du sowas?
Vielleicht, ja. <chuckles> Okay. Mm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. <laughs> Ja. Aber, ah, ich meine gut, aber dann auch schlecht oder gut. Also, 'ne schlechte Idee wäre für mich ja was, wenn irgendwie jemand zum Schaden kommt oder so was. Und solche Ideen habe ich ehrlich gesagt nicht. Also, die kenne ich aber auch wirklich nur eher so aus meinem männlichen Freundeskreis und dann so zwischen 15 und 18. Also, <chuckles> so wirklich, <chuckles> da würde ich die einordnen. Da finde ich, sind relativ dumme Ideen oder vielleicht nur 15 und 18, so zwischen 10 und 18, ne? Da kamen viele dumme Ideen zustande, eher in meinem männlichen Freundeskreis und, ähm <laughs>
Ja. Ja. <chuckles> <chuckles> Also, ich hoffe, du sprichst über das Alter, nicht die Uhrzeit, wenn das täglich <laughs> Siehst du, das war jetzt 'nen bisschen dumme Idee meiner Seite, weil du weißt, wie's gemeint ist, ja. Okay, und was ist, wenn du mal äh, du hast bestimmt auch schon mal erlebt, du hast 'ne richtig gute Idee gehabt und du wolltest dir's unbedingt merken und die war dann später einfach weg, so verloren.
Genau, ne, ne, ne, das Alter, schon ganz richtig. <chuckles> <chuckles> Ja, ja, ja. <laughs> Oh ja, natürlich, das kenne ich. Das sind die Ideen um 4:00 morgens, wenn man aus irgend 'nem Grund aufwacht und irgendwie kurz aufs Klo muss und dann nicht mehr einschlafen kann. Das das ist schlimm, weil da kommen ganz gigantische Ideen. Ich habe da immer ganz viele neue Businessideen und ganz viel tolle Copy also, ganz viele tolle Sachen, was ich schreiben könnte. Und dann ist es ja immer so, ja, das merkst du dir natürlich bis morgen, weil das ist ja kristallklar in deinem Kopf in diesem Moment, aber da ist natürlich nichts mehr da. Jetzt habe ich mir angewöhnt, wenn so was ist und ich munter genug bin, dass ich dann zumindest einmal kurz mir irgendwie wasnieder kritzel, um mich zumindest dran zu erinnern. Meistens manchmal sind die auch gar nicht so cool dann die Ideen aber aber in dieser wach wachen Minute nachts um 4, es also, es hört sich an wie das Grandioseste überhaupt.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm, ja, prima. Also das heißt, in so Technik, dass du sowas aufschreibt. Manche Leute haben ja so richtig 'n Ideentagebuch, aber manchmal ist die Notiz und tatsächlich, so 'ne Idee kann ja auch trügen, dass du aufm in dem einen Moment ähm, wirkt wie 'ne wie 'ne göttliche Fügung, im nächsten Moment schaust du dann kriegst den kannst den Zusammenhang gar nicht mehr fassen. Und das ist gut, dass man eigentlich noch mal drauf geschaut hat. Und dann gibt's auch Menschen, die haben fürchterlich viele Ideen, die kommen aber nicht zur Umsetzung. Wo siehst du dich, wenn du 'ne gute Idee hast? Bist du 'n Mensch, der diese Idee dann auch wirk auch verwirklichen kann, in die Realität bringt?
Mhm. Stimmt ja. Mhm, genau, mhm. Ja, finde ich auch. Ja, ich würde schon sagen, dass ich nicht so sehr 'ne Träumerin bin. Also, ich kann schon sehr viel tagträumen, aber es ist nicht so, dass ich viele um nicht umgesetzte Ideen habe. Es gibt aber auch Ideen, die sind mir zu anstrengend zum Umsetzen. Also, ich habe zum Beispiel eine Businessidee ich habe zum Beispiel, äh, genau 'ne Hauswirtschaftsausbildung gemacht, das heißt, ich kann putzen und sowas. Und hier ne, was wir feststellen hier, wo ich lebe in dem Land, ähm, auf der Insel, das wäre perfekt, ein Business hochzuziehen, wo man Leuten wirklich beibringt gesch also so 'n Putzunternehmen, aber nicht, wo ich putze, sondern wo ich Leute ausbilde so High-Class, also wirklich so für die ganzen Villen. Hier gibt's halt richtig teure Villen und und reiche Menschen. Das würde boomen bis zum Umfallen. Also, so viele Leute haben schon gesagt: „Mach das, mach das,“ aber ich habe da keinen Bock drauf. Ist 'ne hammergeile Idee, würde mich ja wahrscheinlich in in 2 Jahren auch zu Millionärin machen, aber ich habe da keine Lust drauf. Also es gibt v und da habe ich einige dieser Ideen, wo ich sage, das wär ne, es richtig gute Ideen, aber ne, die werde ich nicht umsetzen. Aber so generell also Ideen, wo ich Lust drauf habe, ne, die setze ich sehr sch also das geht dann bei mir auch ehrlich gesagt recht schnell. Also, ich bin da nicht so die Prokrastinations-Tante.
Mhm. Ah, ja. Mhm. Mhm. Mhm, das macht mich jetzt doch neugierig, wenn ich dich beim Wort nehme und du sagst, würdest du 2 Jahre deines Lebens investieren, du könntest Millionärin sein, wenn du jetzt dieser Idee folgst, die, ähm die richtig gut ist. Was was ist es, was dich bremst? Warum tust du das nicht?
Mhm. Hm, weil ich keinen Bock mehr habe auf ein Offline-Business so wirklich, ne? Also na, jetzt, wo wo man sehr viel remote und online machen kann und dann wirklich diese ganze Arbeit und dann ne, ich kriege auch Leute mit, die hier, ähm, Airbnb-Businesses haben, die sind auch total cool, aber die stehen halt nur in Arbeit, ne? Also, du musst die ganze Zeit da hin und her rennen. Also allein, wenn ich schon drüber nachdenke, ist mir einfach zu anstrengend, habe ich keine Lust drauf.
Mhm. Und es ist ja auch keine Millio ich habe dich wirklich beim Wort genommen. Das wäre dir auch die 1000000€ nicht wert, die du haben könntest?
Ja. Nö, ich meine Millionen kann man ja auch anders machen, das muss ja da nicht dadurch gehen.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Lass doch mal deine Ideen hören. Vielleicht hast du ja auch <laughs>
<laughs> Ne, ne, ne, ich gebe jetzt nicht alle meine Ideen hier raus, nachher setzt du die alle um. <laughs> Das mit dem Putz-Business glaube ich jetzt mal nicht, weil dafür bräuchtest du, j weiß ich nicht, ob du die Skills hast, vielleicht hast du die auch, aber dann mach das bei dir, insofern kommst du mir nicht in die Quere, aber <giggles> ne, meine ganzen anderen Ideen haue ich jetzt nicht raus. Was?
Ja, tatsächlich auch für 'ne 1000000 nicht, ähm selbst für 'ne 1000000 nicht, das ist einfach, äh da habe ich keinen besonders guten Zugang <laughs> zu der Tätigkeit. Okay. Hast du denn noch 'ne schöne Idee, wie wir vielleicht dieses Gespräch abrunden können? Wir haben ja doch jetzt ganz schön ganz schön weite Kreise gezogen von der ersten Idee, da über über den Bereich 'ne gute Idee von 'ner schlechten Idee zu unterscheiden, Umsetzung von Ideen. Was fällt dir noch ein?
<chuckles> Ja. <giggles> Mhm. Mhm. Mhm, ja. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich finde halt vielleicht noch, ähm also du hattest ja grade gefragt es gibt ja so Leute, die haben ganz viele Ideen und setzen die wenig um also, vielleicht schon noch mal also ich weiß ja noch nicht, ob du Ideen hast, aber halt so, was Leute was den Unterschied macht zwischen Leuten, die umsetzen und und nicht, da muss ich auch selber überlegen, wieso ich letztendlich schon 'ne Person bin, die viel umsetzt. Also, vielleicht hat es dann auch damit zu tun also, ne, komme ich bei meinem Lieblingsthema immer an, so mit irgendwie inneren Überzeugen Überzeugungen und Glaubenssätzen, dass es halt viele Leute gibt, die haben ganz, ganz viele Ideen, aber sie trauen sich's nicht zu, oder
Ja. Ja.
ich weiß es nicht, leben zu sehr im im Geist oder so. Aber wäre noch mal 'n spannendes Thema, müssen wir uns wahrscheinlich noch mal extra dran setzen, das durchzudiskutieren, aber das frage ich mich echt immer wieder. Wieso gibt's Leute, die haben so viele tolle Ideen und sie bringen nichts davon ins Leben? Das wäre noch mal spannend.
Mit Sicherheit. Da lade ich dich doch ein: Schau mal weit aufs Meer und vielleicht kommt der richtige Einfall und wenn wir uns das nächste Mal sprechen, berichtest du mir deine Idee dazu. Vielen Dank für das erfrischende Gespräch.
<giggles> <giggles> Richtiger Einfall. Okay. Das mache ich. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Danke dir, mach's gut, bis dann.